Tama. Kung oo. 'Tsaka kung paano niya, oo 'yun nga, minsan din kasi yung hiya so minsan kailangan natin i-boost or tanggalin muna yung hiya, kasi baka baka yung kina ay yung, taong kinahihiya, ah o yung tao na nahihiya tayo gano'n dahil mataas ang mataas na ang kanyang posisyon baka hindi naman gano'n yung mindset niya. Minsan tayo lang oo, tama.
Kung pa'no siya magpapaapekto. Mm. Tama ka. Totoo, ikaw lang yung, ikaw <chuckles> oo. Ikaw lang talaga yung nag-iisip ng masama na baka isipin nila o baka isipin nilang ganyan. Totoo, totoo tama ka diyan. Tumpak yung iniisip mo kaya dapat, ah, mas magandang 'wag, 'wag magkaroon ng ganyang mentalidad, ah, para happy-happy at think positive lang 'di ba?
Tayo lang yung nag-iisip. Totoo. Mm. Mm. Mm. Totoo, 'tsaka okey din yung kahit, ah, sabihin nating hindi tuloy-tuloy yung communication through chat, pero okey din minsan yung, makausap mo man lang, ma-kumusta mo para maisip din nung tao na, "Ay, naaalala pa ako so hindi pa ako totally nakakalimutan." So kapag ganong nag-aya, ah, puwedeng magbago yung isi mahiya man pero baka puwedeng magbago yung isip at makapag-bonding. Oo.
Totoo, hmm. Mm. Totoo. Mm. Oo. Totoo yan at saka mas marami naman ng way of komunikasyon ngayon. So may mga Zoom na, Team Meets kumbaga o Messenger na puwede talaga kayong mag-vi ah, mag-video call nang sabay-sabay. So talagang parang hindi na hadlang ngayon na katulad dati GM lang sa text. Ngayon kumbaga makikita mo na kaagad yung itsura nila.
M totoo. Mm. <chuckles> Totoo. M Mm, 'tsaka dati yung group message hindi mo alam kung, ah, na-seen ba, nakita ba yung message, ngayon kasi sa Messenger oo, na nakikita mo na. "Ay, nakita niya." So kahit hindi na mag-reply, at least, nakita niya. So okey na din. Ah
Oo 'ko ng pinabayaan na lang. Mm. Napakahalaga ng mga dating kaibigan kasi, ah, nagbigay 'to ng mga saya at kulay sa'tin. Marami rin tayong mga natutunan dati kung nasaan na tayo ngayon 'di ba?
Totoo. Oo, totoo.

Kapag college ka po kasi dun mo na mare-realize na yung realidad ng buhay.
Totoo, oo, kasi kumbaga nung high school pa talagang happy go lucky lang ta lang tayo lahat, 'di ba. Hin wala hi tayong iniisipin kung hindi umuwi tapos may pagkain na sa hapagkainan, kain na lang tulog, gising, pasok parang ganun eh, 'di ba. M
Na Oo, hmm tama. Mm. Tama. Peri Oo, kasi ngi kasi kapag, ah, college na siyempre tumatanda ka na rin, dun mo na rin nare-realize na ah, pagkatapos ng pag-aaral ko kailangan makahanap na ako ng trabaho para makatulong na rin sa pamilya. Kaya sa tingin ko yun yung isang dahilan din kung bakit, ah, nagkakahiwalay ng landas yung career. O
Tama, m Mm. Totoo yan, mm.
Na, may kanya-kanya na ding gustong tahaking landas.
Mm, may kanya-kanya ng mga plano, may kanya-kanya ng mga plano tapos yun na nga nasabi ko kanina, may kanya-kanya ng grupo. Minsan nagtatampo ka, ah, wala na 'tong oras talaga sa'kin. Kasi meron na siyang sariling grupo niya na minsan mas malapit sa kanila. Tapos yoong, ah, minsan yung pagkakalayo din sa isa't isa 'di ba. Yung iba nakatira sa nakatira sa malayo, talagang kunwari sa Pilipinas din naman pero kunyari nasa Luzon o nasa Mindanao, lumipat doon. So talagang mahirap yoong magkita-kita na ulit kaya napuputol talaga yoong komunikasyon, nawawala na rin yung mga alaala.
Malimit oo, mm. Mm. Oo, yung distansya, opo. Mm. Mm. Oo. Totoo.